はい、では地域のおすすめスポットはどこですかっていうことで、今ってどちらにお住まいですか？
今あの、関東の田舎に住んでますね。
はい。 あ、なるほど。で、そこの何かおすすめスポット的なところってありますか？
あ、そうですね、僕の住んでるとこだと、なんか、あの、バスケバスケットボールの、あの、B1 B1 リーグのなんか、あの、クラブがありまして、それなんて、そこになんかめっちゃでかい、なんか、あのめちゃくちゃでっかいそのバスケットボールの、あの、アリーナみたいなのがあって。
はい。 はいはい。はい。 はい。 はい。 おお。
そうですそうです。それがなんかめちゃくちゃすごあの、かすごくてですね。
はい。
もうめちゃくちゃそのひバスケファンみたいなのが集まって、もう毎週ほぼ毎週バスケットの試合をやってるみたい
はい。 うん。 うーん、あ、それってあの、B1 リーグの試合もやっああ、じゃ、結構おっきいアリーナですかね、あの
感じなんです。 あ、そうですそうですそうです。 あ、そうですね、結構でかくでかい、最近できたんですけど。
ああ、なるほどですね。なんか、あの、僕のちょうど僕の地元にも B1 リーグの、あの、ま、練習場がありまして、家から車で10分ぐらい行ったところに。で、そこはあのすっごい、ま、なんでしょう、あの、言ったら、なんか、街の体育館みたいな
そうですそうで うん。はい。 おおおお。 おお。 はいはいはいはい。
ところなんですけど、そこでなんかプロリーグの方が練習してたり、で、まあ、試合は別のそのおっきい、あの、なんでしょう、多目的スタジアムみたいなところでやってますけど、ま、そこもやっぱすごく同じく、ま、地元のファンの方でね、結構盛り上がってますね。うん。
はい。 はははい。 はいはいはい。 はいはいはいはい。 はいは。 うんうん。下手したらちょっと、に同じとこに住んでるかもしれないですね、それ。似てる感じ。
あ、僕はあの東北の方なんで、多分、もしかしたら違う違いますか、はい。ただ、まあうーん、そうです。そうですね、うーん。
ああああ、じゃ、違いますね。 まあまあまあ、似たような感じですね、じゃあ。 うん。
なるほど、なんか、そこには結構行かれたりするんですか？
そうです。 あ、でも昔はその僕もバスケやってたんで。行ってたんですけど、なんか最近できたばっかなんで、もう、あれですね、もうすごい、新しくなっちゃったな、全然もう。
ああ、なるほど。 あ。
あれですよ、もともとあった場所の近くにできたんですよ、それが、うん、また。全く新しく。そうそうそう。そうなん
うん。 ああ、なるほど。あ、じゃじゃあ新しく建ったって感じなんですね、別で。ああ、なるほどですね。おお、もう。
あ、そうですそうです、そうですね。 だから、そもうなんかあれなんですよね、だからもう本当にあの、NBA NBA のあれみたいな感じでこう、真ん中にでかいスクリーンが4枚あるみたいな、あの、ああいう感じで
はい。 はい。 え。 あ、それはすごいですね。ええ。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
わかりますわかります。あの、どでかいスクリーンですよね。あのこううん。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
え、すごい。<chuckles> なるほど、日本にもそういうのはあったんですね。うーん。
そうなんすよ。 そう、あるんすよ。 ま。 そうなんすよね。
なるほど。
ただ、まあ いいっすよね、今の今の
うーん。
若い子は、そういうとこは遊べ遊ぶとこあった、ちゃんと。
うーん、そうですよね。なんか、立派っていうか、贅沢っていうか、まあ、なんというか、うん、羨ましいですね。へえ。
うん、うん。 そうですそうですそうです。 うーん。
なんか、そこってあれですん多分おっきいってなると、なんかあの、や屋台っていうか、スタジアム内にお店とか、やっぱあります？
ああああ、ありますね、あります。あの、出店もあるし、なんか上に、なんか、その、な、課金ちょっとちょっと、こう、何て言うんすか、うチケット代高く払うと、こう、上で、ちょっと、2階の席とかだと、こう、何て言うんすか、あの、お菓子とかが、食べ物を食べながらとか、ビールを飲みながらみたいなこともできちゃうみたい
うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 ああ、なんか VIP 席みたいな感じですかね、ええ。すごい。なるほど。
そそそうそう、VIP 席 VIP 席がある。ちゃんとある。 うんうんうん。
それは、なんか、いいですね。
そうなんすよ。一応
うーん。
一応、ま、金か金かけてるらしいですね。結構。だからまあうーん、ま、それ
ですよね。へえ。試合とかは見に行かれるんですか？
あ、試合ですか？あ、試合見に行ったことないんですけども、あのテレビでやってるじゃないすか、今。
うん。 ああ。はいはいはいはい。
それでまあ見て、ああ、こういう感じなんだ。こういう感じなのか。
あ、なるほど。げ現地観戦はされない感じですか？
現地観戦はちょっとあの、行ったことないんですけど、まあまあそのうち、こんしますかね、しましょうかねという。
ああ。 うんうんうん。いや、なるほど、いいですね。なるほど。
うんうん。
そっか。 ま、僕のところも、いやでも、僕もなんか、なんだかんだ近くにあるんですけど、そういうところが。でも同じく僕も現地観戦はしたことないんですよね、まだあの、地元にいるんです。
はい。 はいはいはいはい。 うーん。<chuckles> なんかあれですよ、近くにあると逆に行きづらいみたいのありますよ。
そう、なんかまあ近くだから、なんだろう、いつでも行けるしみたいな。
いつでも行けるし、みたいなあの そうそう。それはありますね。
ありますよね。だからもう全くこう見ないで、ハイライトだけ見て終わっちゃうみたいな感じもありますね。うーん。
うーん。 そうっすよね。 他になんかあるかな他になんかあるかな。なんかありますかね？おすすめ。
なるほ 僕は他にはそうですね、まあま、それと同じ近いんですけど、あの、なんだ、それこそ、多目的体育館みたいなんが、また隣町にありまして。そこあとあの、フットサルとか、ええ、夜、あ、夜じゃない、冬になるとサッカーチームが練習しに来たり。
はい。 はいはいはいはい。 はい。 うんうんうんうん。 うんうん。 へえ。
あとあの、いつだっけな、今年の確かほんとに先月ぐらいに、あの、にほバレーボールがなんか日本でや
はい。 はい。
で、で、それのが、あの、なんだ、外国人選手の練習場になってたりとかもして、なんかあのオーストラリアの代表選手がそこで練習したみたいな。うん。
はい。 はい。 ええ。 はいはいはいはい。ああ、なるほどなるほど。あ、でもそれだったらもう、あ、ぷち昔なんか、あの、東京オリンピックの時になんか来たのもとか、なんか、練習で、なんか来ましたね。な、ソフトボールどっかのソフトボールチームか
うん。 あ、はい。 ええ、ソフトボールですか？
かなんか がそうだったか、つかなんか練習
うん。
どっか、オーストラリアかな、どっかのどっかの国の選手たちが、こう、練習会場として使うみたいな。
はい。 うん。 おお。それは屋内でできるんですか？
いや、屋外ですね多分。おく泊まるとこと、練習場貸したみたいな
ああ。 うん。 うーん。あ、なるほどです。あん、じゃあその、何でしょう、大きいスタジアムだけじゃなくて、ま、なんか外に野球場みたいなものもああ、なるほどですね。へえ。
感じだったかな。 ああ、そうですそうです、それもある多分あるんすよ。そうそうそう。
そっかそっか、まあ、関東の田舎って言ってもね、あの、東京オリンピックだったら、そうですよね、近いですもんね。
ま、そうですね、東京、近いそう、近いんすよね。言うて、電車で1時間ぐらいで行けちゃうんで、東京は。
ああ。いや、全然、じゃあ、行けちゃいますね。
なんか。 そうなんすよ。
なるほどっすね。おーん。
ちい ああ、他になんかあるかな。なんかいっぱい言われると
うん。
あんまないっちゃらあるっちゃあるしないっちゃないって感じっす、あの
え、なるほど。なんかちょっと足伸ばせば、なんか違うのあったりします？うん。
あ、そう、足伸ばせばなんか、あの、ありますよ、なんかすごいでかい、なんかあのあの、フラワーパークがあります。
うん。 ああ、なるほど。そっかそっか。
なんかそこで花火大会とかも、最近あって。
あ、もうや終わったんですか？
もう終わったんですけど、なんかそこなんかディズニーランドのなんか、あの、ドドローンみたいな
うん。 ええ。
あ、すごい話題になったんすけど、一時期。
あ、すごいっす、あの、あれすよね、ドローンで、なんでしょう、は花火じゃうんうんうん。
あ、そうそう、ミッキーマウスそ、そうそう、ミッキーマウスのこう、頭身ポップミッキーマウスのなんかこう全体の、ドローンでドローンでこう、出たりとか映したりとか。あと花火がバーンみたいな。
うん。 はい。うんうんうん。 いや、いいですね。やっぱさすが関東って感じですね。<chuckles>
<chuckles>
ええ、そうなんすね。うーん、うん。
そうですそうです。
なんか僕も、まあ、ちょこっと、あ、す地元にはね、ないんですけど、ちょこっと足伸ばせば
うん。
まあ、なんでしょう、あれがありますね、あの、岩手銀行赤レンガ館っていうのが、ありまして。で、あの
はいはいはいはい。
昔今の岩手銀行の本店は今、別のところにあるんですけど、その、昔明治時代とかに建てられた赤レンガの、あの、本店が、ま、結構観光名所になってまして
はいはいはいはい。 はいはいはい。 へえ。
あの、ま、結構、休日とかになると、ま、観光客の人とか結構来てまして。
うんうん。 へえ。
はい、で
いいすね。
結構いいんですよね。だか、外観も内観もかなりまだ整っているような感じがあるし、で、あとなんか、あの、東京駅設計した人が設計した
うん。 うんうんうんうん。 はいはい、ああ、知ってます、そこ。
あ、ご存知ですか。
あ、そういうの知ってますが、似てめっちゃ似てるやつですよ、東京駅と。
あ、そうそう、そうなんす。だから結構、あの、東京駅の、あの、丸の内側のね、あっちのレンガ造りみたいな、あれと結構、雰囲気が似てるんで
ああ、そう、知ってます。す。 うんうん。 てます、知ってます、それ。僕知ってますわ。
うん、そこはね、かなり、あの、皆さん来てます。無料で入れるし。うんうん。
うん。 はいはいはいはい。ああ、いいですね。
そうなんですよ。だから、そこで観光した後に、あの、そこの近く、結構、あの、古い喫茶店が多いんですよね、盛岡の。だか、そういうところで、あの、まあ、お茶したりとか、ランチしたりとか。で、あと、人によってはそのその、赤レンガのほんと、多分歩いて3分ぐらいのところに、あの、わんこそばの、あの、本本店ていうか、その、発祥のお店があるんですけど、ま、そこで皆さんわんこそば食べたりとかもはい、で、やったりとか、まあ、あとその隣に川があるんで、その川沿いでなんかこう、まあ、まったりしながらみたいな、やるっていうのも、まあ、結構なんか一つ、観光スポットみたいな感じになってまして、ま、僕も、あの、その辺行くときは、そういう感じで、なんか休んでたりします。うん。
うんうん。 はいはいはいはい。 はいはいはいはい。はいはいはい。 うんうんうんうんうんうん。 はいはいはい。 はい。 ああ、いいですね、わんこそば。 はいはいはい。 うんうんう、ふん、ふふんふん。 へえ。 はいはいはい。 はいはいはいはい。 いや、いいですね、休むとこああって
なんかそういううん。
あ、そう、それで言ったら、あの、僕んところは結構、あの、温泉が、もうめっちゃ、あの、有名でして、僕も、つい2日前ぐらいに
うん。 あ、ああ、はい。 はい。
い行って、その、草津温泉に行ってきたんですけど。そうです。草津温泉で、あの
ああ、いいですね。
軽井軽井沢行った後に軽井沢結婚式、おなん親戚の結婚式行った後に、ま、草津温泉行ったんですけど、ま、そこではやっぱ、あのあのやっぱ色んな、その、出店とかあ、出店っていうか店が、まあ、街全体がもう、あの、その、草津草津温泉草津温泉をこうサポートするような感じで、いろんな店があって、あの、もう街あの、あれなんすよね、その街例えば街並みとかも、あのセあのセブンイレブンセブンイレブンがちゃんとこう、なんて言うんすか、その、目立たないように
はい。 はい。 うん。 うんうん。 はい。 うんうん。 うん。 はい。 はい。 ああ、なってるとこありますよね。
と、茶色茶色茶色になってたりとか
うーん。
あとはなんかこう、色んなこう、外国人
うん。
向けのなんか、そう、スポットとか。
あ、あるんですね。あそこ。
はい、あったりするんですよ。そう、あるんですよ。そうですそうです。
ああ、なんか僕、草津温泉行ったの多分けっこう、ろっ7、8年ぐらい前で、なんかそん時は外国人車で行ったんすけど、なんか外国人向けの、なんかそういうのなかったような記憶があるんですよね。
うんうんうんうん。 ああ。 そう、時代変わったのかもしれないっすよね。
ああ、い今ってって、それって、なんか、どういうのがあるんですか？普通の。
あ、なんかもう、あれですね、なんか、なんていうんですか、なんかあの
うん。
なんか外国人向けの
はい。
あの、例えば、ここにはピュピューディパイってあの、ナンバ世界い世界もともと登録者数世界一だったユーチューバー
はい。 うん。 ほう。
いるんですけど、それが来ましたみたいな、貼り紙が貼ってあって。来やすくするみたいな。あん
へえ。 ああ、そそういう人も来てるんですね、そこ。
あ、そうです、来てますね。
うーん。
まあ、そうですね。だからけっこう、多いっすよね。軽井沢とかも、けっこう、あの
ま、そっか。うん。 うん。
軽井沢、でもあれですね、結構、ああ、あの、あれあるんで。
はい。
あの、なんでしたっけ？ えっと、出てこない。
え、ほほなんすかね、星野リゾートとかですか？
え、星野リゾートあれですあれすけねアウトレスアウトレットがあるんす。
ああ、アウトレット、はい、ありますね。
いや、そうそう、だから結構多いですよねそういう、いろんな場所の。ちょっ、近いですよね、軽井沢、うん。新幹線で多分東京から1時間ぐらいで来れちゃうんすよ。
うーん。 うんうん。 そうですよね。
そうそうそう。だから結構
しかも軽井沢って、あの、群馬とあれ？北軽井沢かな、なんか、近いすよね、群馬県と。
あ、近いすね。群馬近いですね、あのうんうん。
ですよね。うーん。 そん、いや、いいですね、やっぱ関東、そういう近場でね、なんか、行ける観光地が多くて、やっぱり羨ましいですね。
ま、でもあれですよ、東北とかもなんか、祭りあるなんすっけ、あの、おねぷたねぷた祭りとかありますよね。あの、青森。
うん、ああ。 ああ、ありますね。青森だとねぷたで、岩手だとさんさ踊り。
そう。 ああああ、そうですね。あき秋田秋田でしっけ。あ、そうああ、そうかそうか、岩手か。
で、せんはい。 あ、僕岩手ですね。 はい。で、あの、さんさ踊りはもう、1、2、3、4よの4日間で、あの、ついこの間、2日前終わりましたね。うんうん。
はいはいはい。ああああ、あ、わわ。 あれすごいっすよね、結構。動画で見てこう
あれはそうですね、あの、なんか色んな、まあ、大学だったり高校だったり、その、団体から企業から、なんだ、色々こう、なんか、その、さんさ踊りのチームが、こう、なんでしょう、こう、出てくるんですよね。で、その、盛岡の中央通りっていう、まあ、結構、4車線の大きい道路があるんですけど、ま、そこををの、端から端までこう、踊りながら歩くっていうような祭りで。
はいはいはいはい。 へえ。 うんうん、ふんふん。 へえ。 はい。 はいはいはい。 へえ。 豪華ですね、随分。
うん。そうなんす。結構豪華で。
うんうんうんうん。
その時はやっぱりめちゃくちゃ人来ますね、さすがに。
あ、は、僕も一回あれで行こうとしたんすけど、あれ、あの、青春18きっぷで行こうとしたんすけど、ちょっと、だ断念しちゃったっていう。<chuckles> あれで、快活クラブとか泊まって行こうとしたんすけど、ちょっとちょっとちょっと断念しちゃいましたね。
ああ。あ、そうなんですね。 はい。 はい。 どこまで行かれたんですか？その時は。
いやもう、あの、買う買う手前でちょっと、あ、ちょっと、また今度でいいかな、<chuckles> ちょ、なっちゃって。そうなんすよ。
ああああ、そういうことすね。なるほど。そっか。 いや、青春18きっぷはもう、僕も昔よく使ってましたね。でも今はちょっとかいあの、そうですよね。だから
ああああ。そう、今改悪なっちゃったんすよ。みっか連続、使わない為みたいな。
ああ。だからそこはね、ちょっと残念かなってのありますけど。
うんうん。
うん、ふん。なるほどっすね。
じゃあ、まあ、今度い行ってみますよ、お兄さんのお勧めスポットに。
あ、はい。 あ、ぜひ、ちょっと行ってみてください。あの、さんさ踊りはやってますんで、毎月毎年8月に。はい。
うんうん。 あ、はい。 はい、やってみますけど。行きます行きます。あ、ありがとざいました。
はい。ありあとました。